Cacık. <chuckles> Cacık, cacık hiç sevmiyor. Caca çünkü, ımm, hani, cacığı mantıklı bulmuyor. <chuckles> Yani, bu yoğurt, su var, tuz koyduk, tamam. Ayran oldu. Ayran da mantıklı değil. Fıt salatalık koyuyoruz içerisine. Kuru nane olayı burada yok zaten. Kuru nane koyuyoruz. B yani, bunun kaş içmiyoruz, kaşıkla yemi yiyoruz. "E, bu mantıksız" diyor.
<chuckles> Ciddi misin? <laughs> Yani. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Hıı. <laughs> Peki, o zaman yayla çorbasıyla falan hiç tanıştırdın mı eşini? Ona karşı hisleri nasıldı? Hıı, daha, henüz değil. Tamam.
Daha tanışmadı daha tanışmadı. A, gerçekten, daha yapmadım. Ben yapayım ya kıza bunu da. <chuckles> Güzel fikir.
Evet ama, hani, ya, a eee, yoğurt ve nane kısmında çok yoksa, bilemedim dikkat, eee, çekebilir belki ama çok da, eee, şey olmayabilir, kalıcı olmayabilir. <chuckles>
Bak, ö örnek şeyi sevmiyor işte, eee, cacık. Mantıklı bulmuyor. Eee, diğer taraftan özellikle <inhales> mantı mantıyı sevdi ama g gine yoğurt olması, yani, yoğurdu biz neden her yere koyuyoruz olayına getirebiliyor, diğer insanların da yaptığı şekilde. Bana mantıksız Yok, yani, güz iyi çünkü. <chuckles> Ya başka ne diyeceğiz? Çünkü güzel, gidiyor. Onlarda
Tamam. Hı hı. <laughs> Bunu açıklayabildin mi? <chuckles> Hadi ya. <chuckles> <laughs> Peki, onlar için yoğurt biraz daha tatlılarla tüketilen bir şey mi? Nasıl bağdaştırıyor kendi kafasında yoğurdu?
Tabii canım. Yoğurt yoğurt dediğin zaman orada, işte, yoğurt ya marinasyonda kullanırsın, işte
Hıı. Tamam, tavuk vs. gibi.
tavuğu, işte eti z vs. onların marinasyonunda kullanırsın, asidik olduğundan. Diğer tarafta üzerine bal koyarsın, işte, çikolata koyarsın, öyle yersin. Yani, sarımsak içerisinde olması, pek bir anlam ifade etmiyor.
Hı hı. Hıı. <chuckles> Evet, çok ilginç gelebilir.
Garip geliyor. Eee, diğer tarafta onların yemeklerinde bana garip gelen ne var? İyi olan garip gelen şey, kelle olmuştu, ya. Kelle yemekleri. Ya, bayağı kuzu kelle. At ateşte döndürülmüş kuzu kelle. Bayağı bizim Türkiye'de de g yediğimiz gördüğümüz şey. Ona çok şaşırmıştım, gayet keyifliydi benim için. Dedim, "Ben evden eve geldim." Ya hıh! <chuckles> Gayet güzel oldu.
Imm. O! Iıı, b bu kadar lezzetli miydi peki? Yani, Türkiye'de kuzu kelleyi ne kadar çok yerdin ki?
Çok güzel.